Um, parang hindi pa masyado although may time noon na sinubukan kong nag-budget, karos kaso sumakit lang yung ulo ko. <chuckles> Nagba-budget ako, nako nung nag-budget ako ba't parang sumakit lalo yung ulo ko kasi wala namang palang natitira. 'Di ba so, "Ay, ano ba 'yan kako wala rin naman palang natira," so, wala hindi ko na lang ano tinuloy pero sige sub puwede ko namang ano subukan ulit, bale oo, malay mo hindi na ulit ako ma-istress 'di ba, baka kung sakali may matitira pa din kung nagtototal-total ako, ayan.
Oo. Mhm, oo. Oo, subukan mo ulit. Oo. Oo. <chuckles> Oo, oh, kasi yun lang naman ang naaano mo, eh, kapag na-i-stress ka 'di ba, nag-o-online shopping ka, dun bumubuhos, pero pagkatapos na naman nun ma-i-stress ka na lang ulit 'di ba kumbaga temporary lang, yung yung pagsha-shop na ginagawa mo is hindi naman permanent na nakakatulong kundi temporary lang kaya i-try mong maghanap ng alternative 'no na gawain, where in napro-prolong niya, hindi lang yung paggastos 'no, kundi yung magiging productive ka rin kahit na-i-istress oo pagluluto ganun, pakikipagkwentuhan na lang, mas mainam yun. Mm. Sa ma sa asawa mo 'di ba, makipagkwentuhan. Ganun, na-try mo?
Mm. 'Yan nga eh, oo. Mm. Mhm. Okey, mm, puwede. Yes. Hmm, okey sige puwede naman. Oo. Oo, puwede ah, minsan, minsan yun naman yung ginagawa din namin oo, ah, parang nakikipagkwentuhan, nakikipag-bonding, medyo nakaka-distress naman ako sa mga ganong ano bagay in fairness, mm.
Mm, tama. Oo, kaya ipagpatuloy mo yung gawaing yun 'tsaka mag-stick ka sa routine na yun, para kung kung nalama alam mo na sa sarili mo, ah, medyo stress ako ngayon, iba iba ibaling mo ba yung atensyon mo sa ibang bagay, o kailangan kong makipag-usap sa kapamilya ko gan'to para mawala yung stress.
Mhm. Mhm. Hmm okey, sige.
Ayun, sa tingin mo makakatulong kaya ang mga yun?